Ma guarda secondo me no, secondo me purtroppo le scuole non sono uguali per tutti gli studenti. Ci sono tantissime differen cioè ci sono grandi differenze, ehm, magari anche ah, allora differenze può essere anche per quanto riguarda la qualità dell'insegnamento, oppure magari anche per quanto riguarda le strutture perché ovviamente non possiamo mettere a confronto le scuole private con quelle pubbliche ad esempio. Ecco.
Mh-mh, anche secondo me, assolutamente no. Mh. Eh. Poi quelle che vedi di più Sì. No, niente. Mh. Eh, ecco. Eh, eh, infatti. Con quelle pubbliche ti dico che han tagliato tantissimo i fo i f i fondi. Lo so ci insegna mio marito c'è l il tetto, ehm, soffitto non so se della palestra pericolante, no è g è caduto giù un pezzo di notte. Pensa se ci fossero stati dentro gli studenti, non han più fondi.
Ecco. Mh-mh. Sì. Mamma mia. Eh, infatti dicevo per fortuna di notte, immagina se fosse successo durante il giorno. Ma guarda che sì, non mi non mi stupisco più di tanto perché anche la mia scuola superiore stava cadendo a pezzi eh; adesso non so se le hanno dato una sistematina però ecco questo ci ti ti fa già capire. Non so dove vadano questi fondi, se ci sono, se non ci sono, se mhmm, boh.
Ah, eh, appunto, ma non hanno un fondo e sta cadendo a pezzi la scuola. Ehm, non lo so, vengono destinati a chissà che cosa perché posso comprare le armi, perché la sanità e la scuola sono stati tagliate di pochissimo per cui avranno sicuramente
Eh, appunto capito? Sì, sì ecco. Mh-mh. Ecco, e poi vabbè ci sono differenze penso anche, mhmm, ad esempio adesso prendo ad esempio l'Italia per non allontanarci troppo, penso che ci sia una differenza tra il sistema scolastico al nord e il sistema scolastico al sud. Cioè mh.
Sì, sì, sì. Sì, assolutamente. Anche perché comunque quando, ehm, una un ragazzo si sa che è laureato in un'università del nord, la sua laurea viene valutata molto di più rispetto a un'università del sud. Questo sì, si pensa che la struttura sia migliore, dicono: "Questo ha fatto" ma ho sentito anche il medico, si è laureato a Napoli, sì vabbè, buonanotte. Che me ne impor
Sì, mh-mh. Sì, ecco vedi. Mh-mh. Mh-mh. Eh, ecco vedi c'è anche tutta una questione di pregiudizi poi attorno, ehm come se ecco.
Poi dipende dalle persone adesso io non non conosco l'università del sud quindi assolutamente
Mh-mh. No, no, assolutamente. Però ecco sicuramente, cioè queste differenze ci sono e ed è un un problema, perché anche senza allontanarci troppo sì, sì, sì.
Sì, sì, sì. Vengono molto discriminati eh, quelli che prendono una laurea al sud assolutamente. Cioè a parità di merito in un colloquio prendono quello del nord rispetto a quello del s
Certo. Mh-mh. Eh. Vedi. Questo purtroppo è un problema, è anche un grande peccato perché non è giusto che uno faccia tanti sacrifici, gli spacca la schiena, poi arriva nel momento in cui può trovare lavoro e viene ridotto a ad un luogo geografico, nel senso.
Per forza. Sì esatto, sì. Sì. Eh. Sì. Il fatto che abitino sì, in un posto piuttosto che un altro. Poi secondo me son diversi anche gli studenti delle diverse scuole, perché ad esempio mio marito insegna in un istituto tecnico, ci son ragazzi con veramente tanti problemi.
Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh.